Ya, mesela bunu onu söyleyecektim ben de. Bu yaşında acaba, ııı, söylüyor olabilir misin? Çünkü mesela, ileriye baktığımda şu anda mahremiyetin yayıldığında sana zarar verecek bir durum yok. Ama ileride aile kurduğun zaman ailendeki bireylerle ilgili bir sıkıntı yaşaman, ııı, biraz insanı tabii, canını sıkabiliyor. Tabii Yunanistan'daki sistemin az çok burayla benzer olduğunu düşünüyorum. Özellikle bankacılık uygulamaları. Bizim, eee, Türkiye'de her şeyi yapabiliyorsun, gerçekten her şeyi. Ama ben, eee, burada mesela bankadan daha geçen bana mesaj geldi, eee, işte, faturalarınızı artık online ödeyebilirsiniz gibisinden. Eee, bu bizde yıllar önce olan bir şeydi. Ama baktığın zaman buranın da kendine göre güvenlik sistemleri var. Hani, bankacılık uygulamasına girmen için ayrı bir kilit uygulaması var. O her seferinde farklı bir API üretiyor. O API ile girip tekrar, eee, diğerine girmeye çalışıyorsun falan. Hani, baktığın zaman aslında bunlar, ııı, katı bir güvenlik duvarı kullandığı için bizi birçok şeyden kısıtlıyor. Eee, bu kısıtlamasından yaklaşık 5 yıldır burada yaşıyorum. Bir rahatsızlık duydum mu? Yani duymadım. Çünkü onun yerini doldurmuşlar bir şekilde Apple Pay gibi şeylerle ya da Google Pay. Eee, şimdi fatura ödemek istediğin zaman sadece uygulamasına giriyorsun. Orada Apple Pay'e bastığın zaman ödemen direkt çıkıyor. Ama şimdi Türkiye'de yok tabii.
Hı hı. Anladım. Olabilir. He he. Evet. <chuckles> Öyleli yani. <chuckles> <chuckles> <chuckles> Evet. Evet. Evet. Ha ha. Eee, do e he he, doğru, doğru. Ama bundan önce kullanamıyordun.
Iıı y s
Ya, bundan önce sen dedin ya: "O online ödeme diye bir şey yoktu."
Bu yani yok, bu Apple Pay hep vardı. Eee, sadece artık banka uygulamasından faturayı ödeyebiliyorduk. Eee, ya, şimdi şey, hani, şimdi telefon numaranı girip faturanı, eee, ödeyebiliyorsun banka uygulamasından ama buna ihtiyacım yok. Çünkü zaten Apple Pay bunu yapıyor benim yerime. Eee, o yüzden hem daha farklı API'lerle korunan bir sistem kullanıyorum, hem de benim kartım sadece ona izinli oluyor ve oradan para çekebiliyorlar. Bu benim için tabii daha tatmin edici oluyor. Yani tabii kolaylıkları da var, zorlukları da var. İşte, s iii, insanın yaşam biçimine göre yorum yapabiliriz de diyebiliriz aslında.
Ha, anladım. He, anladım, anladım. O o zaman okay. Anl Anladım. Hı hı. Eee Evet.

Eee, ya, doğru söylüyorsun. Emm, ka bu arada aynı Apple Pay de bir teknolojinin parçası olduğu için, hani, o da sonuçta bir veri tutuyor. Emm, ama tabii ki daha güvenilir geliyor olabilir Apple, eee, tarafı. M ya markasından dolayı belki, bilmiyorum.
E ya, ş Ya, tuttuğu veri sadece sizin banka ya, şey, bankadaki hesap, eee, numaranız bile değil, kart numaranız. Eee, ve bunlara özel sadece kartlar oluşturabildiğimiz için ben gayet rahatım. Çünkü, eee, baktığın zaman teknoloji, ya, ne kadar mahremiyetini verdiğin uygulama var diye bakmak lazım aslında. Çünkü biliyorsun ki mahremiyet sadece, eee, bizim adresimiz, cep telefonumuz değil. Yeri geldiğinde uygulamalar o kadar çok izin istiyor ki. Hani, "Kamerana erişelim, galerine erişelim, şunu yapalım, bunu yapalım." Eee Evet, o yüzden benim korkum biraz daha o yönden, yani. Hani, "Ben aşağı doğru, eee, kaydırmayayım da, hani, ileride beni kaydırmasınlar." gibi düşünüyorum açıkçası.
Evet. Anladım, anladım. I he he. E dü tabii, tabii. Tabii ki. Tabii ki. A aynen öyle. Se izleyebilir bile yani. <chuckles> Anladım. Anladım. Eee, ya mantıklı, evet, kamera olayını düşünmedim. Eee, m <chuckles> onlara da izin veriyoruz sürekli. Eee, m hani, izin Eee, evet, evet, evet. <chuckles> Evet. Eee, öyle saçma sapan sitelere de bazen girdiğimizde hani, emm, i izinler veriyoruz. Sonra dönüp orayı kapatmıyoruz çoğu zaman. Ben kapatmıyorum açıkçası, izni e sonlandırmıyorum <giggles> ve ha, eee, erişimleri oluyor her zaman.
Grant permission veririz direkt. O çok büyük bir problem. <chuckles> Ya <chuckles> Yani, evet. E, tabii ki de. Yani, bazen öyle uygulamalar oluyor ki, eee, sen sadece bir hayatının bir döneminde senin ihtiyacın oluyor ama hayatının sonuna kadar o veriler o uygulamada kalıyor.
Emm Ha? Evet.